Also, du darfst dir halt auch selbst wichtig sein und vielleicht
Das ist ‘n sehr schöner Satz, den du grad gesagt hast: „Nimm dir die Zeit.“ Ich glaube, ich muss mir den wirklich aufschreiben und irgendwo hinpinnen an meinen Spiegel oder so was. Ähm, das mache ich nämlich einfach zu wenig. Aber der Satz, der hat mir jetzt wirklich sehr, sehr gut gefallen und irgendwie so ‘ne erleichterndes Gefühl gegeben, so: „Nehme dir die Zeit.” Das ist ‘n wirklich, wirklich schöner Satz.
Ja, also, versuche das einfach immer öfters. Es wird ja nicht immer gelingen, aber da geht‘s auch nur ums Dranbleiben, ne? Und, du man merkt sich öfter, dass es gelingt, umso eher kriegst du das sozusagen als, ähm, als Rhythmus mit rein in so Situationen.
Ich glaube auch, da waren jetzt wirklich schon gute Sachen dabei. Also, ich finde das Aufschreiben, das ist was, was mir allgemein oft hilft. Ähm, in der Situation habe ich selber bin ich noch nicht drauf gekommen. Das ist wirklich was, was ich ab jetzt sehr machen würde und das mit der Zeit nehme ich auch auf jeden Fall schon mal für mich ganz stark, ähm ganz stark mit. Ha hast du vielleicht noch ‘n Rat für mich, wie dass ich mein Gewissen also, mein schlechtes Gewissen und die Schuldgefühle nicht so groß sind?
Ja, ähm, also, in dem Augenblick, glaube ich, wo du das reflektierst und sagst: „Okay, der eine wünscht sich das und die würde ganz gern mit mir heut weggehen, aber ich habe heut eigentlich noch mir was anderes vorgenommen.“ Allein, durch dieses drüber nachdenken, merkst du ja, dass dass du auch Bedürfnisse hast und einfach immer sagst: „D du, ich bin mir auch wichtig und ich muss mir keiner keine Schuld machen. Ich bin ja nicht dafür verantwortlich, dass dir‘s den anderen gut geht. Erst mal bin ich für mich verantwortlich und ich darf auch nein sagen.“
Dieses Zulassen, ich glaube, das muss ich wirklich noch ‘n bisschen üben ja, ich darf‘s ja zulassen. Glaube, das muss ich mir auch immer wieder vor Augen sagen: „Ich kann mich wichtig nehmen, oder ich bin für mich die Wichtigste.“ Und, ähm
Hilft das vielleicht so ‘n bisschen in die Richtung?
glaube, so kann man das dann kann ich das dann eigentlich ganz gut lernen oder besser machen.
Ja, prima. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall, äh, viel Erfolg dabei und immer wieder es geht auch mal schief, aber ist nicht schlimm. Einfach, äh, jedes Mal, wo‘s dir gelingt, ist einfach einmal mehr, wo‘s dir gelungen ist. Und sei dann auch stolz da drauf.
Ja, ich glaube auch, weil jetzt habe ich ‘n bisschen was, was ich an die Hand bekommen habe. Ich glaube, das wird jetzt bei mir sehr, ähm, arbeiten und reflektieren, und ich äh, habe ganz viel mitgenommen, was du gesagt hast. Es hat mir jetzt wirklich, wirklich sehr, sehr gut geholfen. Dafür danke ich dir auf jeden Fall.
Ja, das freut mich sehr und vie vie viel Erfolg beim Umsetzen.
Tschüss.

Wenn jetzt, wo du's sagst, ja. Ich glaube auch, dass es wirklich oft mal mehr auf 'n Körper hören könnte. So manchmal merke ich ja schon, aber eigentlich kann ich's erst in der Nachhinein dann so richtig identifizieren, warum ich so 'n quasi in mir hatte. Ähm, aber das sich mal auch mitzunotieren, weil das mit dem Notieren, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und dann werde ich vielleicht, wenn ich das sehe: „Hm, da ist so 'n Druck aufm Bauch,“ oder irgendwie so was, dann weiß ich ja grob schon mal Bescheid und kann in der Situation dann quasi, ähm, agieren. Das ist wirklich gut, mal auf seinen Körper mehr zu hören.
Ja, aber der reagiert eigentlich immer und k der lässt sich vom Verstand nicht irritieren. Das ist nämlich das Schöne, das ist 'ne unabhängige Instanz. So, die 2. Möglichkeit, ähm, kann das sein, dass du dich manchmal unter Druck fühlst? Äh, jetzt ant jetzt irgendwie i ja sagen zu müssen?
Total. Ich fühle mich, glaube ich, sehr oft unter Druck.
Also, kennst kennst du das? Ja? Okay. Okay. Und da wär jetzt mal auch so 'n Ansatz, also, dass wenn wenn du du schon merkst, dass das Gegenüber dass du dich unter Druck fühlst, und du hast auch schon das Gefühl, das Gegenüber versucht dich grade irgendwie: „Ja, jetzt sage doch mal, jetzt entscheide doch mal, wieso sagst du nix?“, also, wenn so Sprüche kommen, ähm, dann überlege dir immer mach mal 'n Stopp, äh: „Wieso muss ich jetzt antworten?“ Geht das nicht, dass ich sage: „Hey, ich überlege mir das, ich melde mich in 1 Stunde oder ich sage dir morgen Bescheid.“ Äh, dass du dir selbst dann 'n Raum verschaffst, um wirklich mal in dich reinzuspüren, ne? Weil sehr oft sind wir halt in der Situation, dass wir glauben, wir müssten unbedingt sofort was sagen, obwohl‘s das Gegenüber manchmal vielleicht auch gar nicht will.
Ich kenne das sehr gut. Du hast recht, ich reagiere wirklich immer direkt und sage dann zu. Und wenn mal warten würde und es noch mal reflektieren, könnte ich vielleicht direkt merken: „Ach, eigentlich will ich nicht.“ Ich glaube, mein schlechtes Gewissen hätte ich dann immer noch und das Gefühl: „Aha, kann ich das wirklich machen?“, aber mir wär schon viel früher bewusst: „Eigentlich will ich das nicht.“ Es sind ja meistens gar nicht die schlimmsten Situationen, aber es ist halt nicht immer was was mir jetzt grad guttut. Also, ich se werde ja jetzt nicht gezwungen, irgendwelche blöden Sachen zu machen. Ähm, aber einfach so mal zu gucken und dann ich glaube, zu jemandem zu sagen: „Hey, 'ne schöne Idee, aber ich habe g einfach da grad keine Zeit. Ich muss da arbeiten. Ähm, ich muss was besorgen,“ et cetera, ähm, ist ja für niemanden schlimm.
Genau. Und das ist ja eben also, es geht halt nur um das das das unbewusste schnell „Ja“ sagen. Al also, nimm dir die Zeit und und mache dir halt auch mal bewusst, dass ein „Ja“, wo du eigentlich „Nein“ sagen willst, ähm, 'n „Nein“ dann zu dir ist, also, wenn du dem anderen „Ja“ sagst.